Anladım. Peki, ne kadarlık bir süre ayırman gerekiyor bu yazılım programı için? Ve gün içerisinde bu hem iş hayatın, hem, eee, hobilerin, hem de bu tarz yaptığın egzersiz gibi, eee, vakit harcayan, eee, aktivitelerinde ne kadar vakit kalıyor geriye?
Açıkçası çok fazla vakit kalıyor diyemem. Eee, zaten en büyük problemlerimden biri şu an, eee, hobilerime çok fazla zaman ayıramıyor olmam. Çok fazla kariyer ve, emm, kendimi geliştirmeye yönelik ilerliyorum şu sıralarda ama, eee, bunları ya, özellikle bu yazılım programını, bu programı şu anki rutinime eklemek istesem günlük, eee, 1.5- 2 saatlik bir zamanımı alır sanırım.
Evet. Hı hı.